ใช่ครับผม ถ้าเป็นพวกบอลแบบถ้วยใหญ่ ๆ หรือว่า ฟุตบอลน็อกเอ้าต์ ทีม เราเสมอ อยู่หรือว่าทีมเรา ตามหลังอยู่ เหลือเวลาอีกไม่กี่นาที อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้าง ที่จะ กดดันครับ
อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ โอ้โฮ แล้ว ค่ะ แล้วแบบนี้เนี่ยคุณบ้าน อ่า UEFA Champions League นัดล่าสุดดูยังคะ? ที่ Arsenal พบกับ Paris ค่ะ เป็นไงบ้าง คะ? <chuckles> ใช่เลย คือฝั่งนี้เชียร์ Paris ไง แล้วฝั่งคุณบ้านเชียร์ อ่า Arsenal ใช่ไหมคะ? ใช่ โอ้โฮ โดนไป 1 เลยนะคะ <chuckles>
อา ดูแล้วครับผม อ่า ทีมนางเอกเจอ กับ ทีม Paris ฟันเป็นแมง อา Arsenal ครับ อา ผมดูอยู่ครับ ผมรู้สึก ว่า นัดแรกอะ บอกเลยว่า ผู้เล่นของ Paris อะ ต้อง ต้องนับถือโคช โคชเก่งมากในการเทรน ความเร็วสปีดต้นของนักเตะแต่ละคนนะ เร็วกว่า Arsenal แน่นอน ผมดูออกเลยว่า อุ๊ย แต่ละคนนี่นักเตะ Paris ชุดเนี้ยมันวิ่งไวจัง วิ่งไวมาก ๆ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ล โอ้โฮ อืม จริงค่ะ ดีมากเลยค่ะ ใช่ ห เห็นด้วยมากค่ะ คือฝั่งนี้อะตามมาสักพักแล้วค่ะคุณบ้าน ก็เลยรู้สึกว่า โอ้โฮ นะ ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ดีกว่าตอนที่มี อ่า Mbappé อยู่อีกค่ะ
คือแบบ อา ครับ อา ใช่ครับ ก็ หลายตำแหน่งอะเล่นดี แล้วก็ จุดเด่นก็คือ เฮ้ย โคชเขาทำ ยังไง ให้นักเตะอะ แต่ละ แต่ละตำแหน่งอะวิ่งเร็วขนาดนี้? แล้วก็ความเร็วของนักเตะ Paris อะมันทำให้ ถ้าเกิดว่าเขาใช้แผน Pressing ก็คือ Pressing กดดันกองหลังอะของฝั่งตรงข้ามอะ มันจะทำให้กองหลังอะเล่นบอลยากในการขึ้น เกม เพราะว่านักเตะมี ความไว
ใช่ โก อืม อือ ๆ ๆ จริงค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อือ อือ ใช่เลย ใช่เลยค่ะ โอ้โฮ
อาจจะทำให้แบบว่าคู่ต่อสู้อะ คู่แข่งอะออกบอลพลาดได้ใน ในแดนของตัวเอง แล้วก็ Paris อะสามารถฉกบ๊ก ฉกบอลเข้าไปยิงได้ ซึ่งจริง ๆ อะ ถ้าวันนั้นน่ะ ถ้า Paris คม ๆ หน่อยนะครับ มันจะมีลูกที่แบบว่าหลุด หลุดตัวต่อตัวเลย 2 ลูก แต่ยิง ยิงชนคานกับยิง ยิงถากเสาไป ซึ่งผมมองว่า ถ้า Paris คมอะแพ้ 3:0 แน่นอน
ค่ะ อืม อือ ๆ ใช่ ค่ะ ค่ะ อือ อือ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ แต่ว่ามันก็มีแบบ โอ้โฮ บางอย่างเนาะ แต่รู้สึกว่า เอ่อ บา อือ ก็แบบเหมือนพอเราได้ดูบอลเนาะ มันทำให้เรา ห มีความสุขขึ้นแบบเยอะมาก ๆ เลยนะคะคุณบ้าน ใช่
อา ครับ ใช่ครับ มี ความสุข ใช่เลย
แล้วแบบนี้เนี่ย คุณบ้านเคยมีแบบเหมือนช่วงที่คุณบ้านเครียด หรือว่าแบบมีปัญหาต่าง ๆ แล้วได้ดูบอลเนี่ยค่ะ มันช่วยให้คุณบ้านเนี่ย ผ่านปัญหาแล้วลดความเครียดได้ไหมคะ?
แล้ว อา ครับ ก็เรื่องความเครียด จริง ๆ อะผมก็ไม่ค่อยมีความเครียดเท่าไรครับคุณ Hat แต่ถ้าเกิดว่า มา เอ่อ เรามีความเครียดแล้วเราไปดูบอล เนี่ย ผมคิดว่าก็อาจจะไม่หายหรอก เพราะว่าเรามีอะไรให้ ครุ่นคิดอยู่ใน หัว ถ้าเรา เครียด เรา ควรจะไปออกกำลังกายครับคุณ Hat ผม ผมก็จะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม จริงค่ะ อา โอ้โฮ เป็น ค่ะ เป็นวิธีที่ดีเลยนะคะ โอ้โฮ เพราะว่าเหมือนพอเราได้ออกกำลังกายเนาะ มันก็ช่วยให้เราได้แบบปลดปล่อย อะไรบาง บางอย่า บางอย่างเนาะ ที่เราแบบเครียด แล้วก็ 1 ก็ อีกอย่างก็คือช่วยให้สุขภาพของเราดีด้วยค่ะคุณหมวก
อา ครับ ผม ใช่เลย ครับผม ใช่ เลยครับ

สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีครับคุณ Hat ยินดีที่ได้รู้จักครับ
อา เช่นเดียวกันเลยค่ะ วันนี้คุณบ้านเป็นยังไงบ้างคะ?
วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับผม น่า จะ ทำลายสถิติ 41-42° ร้อนในระดับที่แบบว่า แม่ค้าขายน้ำปั่นนี่เหงื่อท่วมตัวเลยครับผม อา ครับ
อืม โอ้โฮ จริงค่ะ อืม โอ้โฮ เห็นด้วยเหมือนกันเลยค่ะ ฝั่งของบ้า ฝั่งของหมวกก็ร้อนมาก ๆ เหมือนกันเลยค่ะคุณบ้าน แต่วันนี้ก็ได้มี การออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้าน ก็ถือว่า เป็นแบบสิ่งที่แฮปปีมากเลยค่ะ คุ คุณบ้าน
อา ครับผม อา ครับ อ๋อ คุณ Hat ได้ออก ไปทำกิจกรรมนอกบ้านนี่ ออกไปทำอะไรเหรอครับคุณ Hat?
แล้ววันนี้คุณบ้านได้ทำอะไรบ้างคะ? อืม วันนี้ได้มีออกไปพบเพื่อน ๆ ค่ะ แล้วก็ได้นั่งสังสรรค์กันในคาเฟคาเฟหนึ่งค่ะ
อา ครับ ก็คือพวก อ่า ไปนั่งสังสรรค์ ไปนั่งแบบว่า ดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่ม อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ?
แล้วก็ ใช่ ใช่เลย ใช่เลยค่ะ แล้ววันนี้ฝั่งของคุณบ้านทำอะไรบ้างเอ่ย?
อืม ก็ ถ้าเป็นช่วงกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมยามว่าง ใช่ไหมครับคุณ Hat
ใช่ ใช่ค่ะ
ยามว่างของผม ก็จะชอบ อ่า ดูพวกรายการฟุตบอล หรือว่าไปออก กำลังกาย ไปเตะฟุตบอล แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่ บ้านผมจะชอบดูรายการ ฟ พวกฟุต ฟุตบอลมาก มากกว่าครับคุณ Hat อา
อืม อ๋อ ค่ะ อา โอ้โฮ อยากจะบอกว่าฝั่งของหมวกก็ชื่นชอบการดูฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะคุณบ้าน ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงเนาะ แต่ก็เป็นสายดูบอลค่ะคุณบ้าน
อา ครับผม อา ครับคุณ H Hat อ่า คุณ Ha Hat ดูฟุต บอล นี่ดู league อะไรเป็นพิเศษเหรอครับตอนนี้? ส สเปน อังกฤษ เยอรมัน หรือว่าอิตาลีครับ?
อืม ค่ะ หลัก ๆ อืม หลัก ๆ แล้วจะดู League 1 ฝรั่งเศสค่ะ แต่ว่าแน่นอนว่า เราก็ต้องดู Premier League ด้วยค่ะคุณบ้าน อืม
อา ก็คือ อ๋อ ก็คือไป League 1 แล้วก็ดู Premier League ใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วฝั่ง ค่ะ ค่ะ
ถ้าหลัก ๆ บอกว่าดู League 1 นี่ เชียร์ทีมไหนเป็น พิเศษ เหรอครับตอนนี้?
แน่นอนค่ะ Paris Saint-Germain ค่ะ <chuckles> รู้จักไหมเอ่ย?

เอ่อ นิดหน่อยแล้วกันค่ะ แบบไม่เยอะมาก ค่ะ
อ้อ นิดหน่อย ใช่ไหมครับ? เพราะว่าผมอะไม่ได้เป็นสายที่ชอบอ่านหนังสือเลย ผมจะเป็น ประมาณว่า ถ้าได้แตะหนังสือ ก็คือไปที่ห้างแล้วแบบ ไปแวะห้างพวกซีเอ็ด อะไรพวกนี้ แล้วแบบว่า เข้า ไปในร้าน เข้าไปโดนแอร์ แล้วก็จับหนังสือบ้างเล็ก เล็ก ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถ้าเกิด ว่า มีหนังสือวางที่บ้านน่ะ ผมแทบจะไม่ได้จับ หนังสือ เลยครับคุณ Hat <chuckles> ส่วนใหญ่ ผม จะหาความรู้ผ่านพวก ยูทูบ อะไรพวกนี้มากกว่า ที่เป็น คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพวก การลงทุน อะไรพวกนี้ครับคุณ Hat อา
อืม อา อา ค่ะ อืม อืม ไม่ได้จับ อืม โอ้โฮ ก็ อืม อา ค่ะ โอ้โฮ ฝั่งของ ฝั่งของหมวกเนาะ ก็อย่างที่บอก คือปกติก็อ่านหนังสือค่ะ แต่ไม่ใช่สายแบบอ่านหนังสือจริงจังค่ะ ก็มีแบบอ่านในแบบว่า ในออนไลน์นี่แหละค่ะ แบบเรื่องต่าง ๆ ที่เราอยากทราบเลยค่ะ ให้มันแบบเจาะจงค่ะ ก็ถือว่าแบบ โอ้โฮ ขนาดเราได้ทำแบบสั้น ๆ เองค่ะ คุณหมวก คุณบ้าน ก็แบบมีความสุขแล้วค่ะ และคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้นำกิจกรรม นี้เนี่ย มาทำเป็นแบบกิจกรรมหลักเนาะ เวลาเราว่าง ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะว่าจริง ๆ อะ เรื่องหนังสืออะ ผมก็เคยอ่านเหมือนกัน แต่จะเป็นบางเรื่องเลย ที่ผมแบบ อ่านแล้วแบบติดใจจริง ๆ อย่างพวกหนังสือ อะ ที่แบบเป็นเรื่องที่เราชอบ ชื่นชอบ หรือว่าเรามีความสนใจ อย่างพวก พ่อรวยสอนลูกของ Robert K Kiyasawa อะไรเงี้ย พวกที่แบบว่า คนรวยมาแนะนำแบบว่าคนที่ แบบ ว่า เรียกว่าฐานะแบบพอมีพอกิน หรือว่าปานกลางอะ ให้แบบว่าหัดที่จะแบบว่า หา หรือว่าลงทุนน่ะ นอกเหนือจากการ ทำงานประจำ อะไรประมาณนี้ครับผม ผมก็ชอบอ่าน เหมือน กัน
อืม ค่ะ เออ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม อ๋อ โอ้โฮ ดีเลยเนาะ แบบบางครั้งมันเป็นไอเดียที่ทำให้เราเนี่ย แบบเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้นก็ว่าได้เลยนะคะ โอ้โฮ จริงค่ะ คือวันนี้ ก็คือขอบ อืม ค่ะ
อา ครับ อา ใช่ครับ อา ครับผม ก็ สุด ท้ายนี้ ครับผม สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณ Hat มากๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการทำกิจกรรม ในวันว่าง ในวันนี้ครับผม ยินดี มาก ๆ เลยครับคุณ Hat อา
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ เช่นเดียวกันเลยค่ะ วันนี้ คือ พอฟังไปแล้วแบบ โอ้โฮ พ สนุกมากเลยค่ะ เพราะว่า โอ้โฮ ได้คุยเรื่องที่แบบชอบของทุกคนเนาะ แล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณคุณบ้าน ช มาก ๆ เลยค่ะ ยังไงวันนี้ก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
อา ครับ อา ยิน ดีมากเลยครับ ครับ สวัส ดี ครับ

อ๋อ ปารี ใช่ไหม ครับผม?
ใช่ Paris Saint-Germain ค่ะ อืม จ ค่ะ
อา รู้จักแน่นอนครับผม เมื่อสมัย เด็ก ๆ นี่ อ่า ที่บ้านนี่เขาชอบเรียกทีมนี้กัน แบบเป็นชื่อทีมที่แบบผมจำได้ ติดหูเลย ก็คือ ปารีสฟันเป็นแมง ใช่ไหมครับ? อา <chuckles>
อา เออ ใช่ ชื่อมันจะพูดยากนิดหนึ่งค่ะคุณบ้าน
ใช่ Paris Saint German Saint-Germain อะไรสักอย่างนี่แหละ อา
อืม สักอย่างหนึ่ง ใช่ ฝั่งนี้ก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันค่ะ แล้วคุ คุณบ้านล่ะคะ ปกติแล้ว เอ่อ ดูบอลเนี่ย โอ้โฮ มันน่าจะเป็น พอพูดแล้วเนาะ น่าเป น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทั้ง 2 คนเนี่ย น่าจะถนัดพร้อม เหมือน ๆ กันเลยค่ะคุณบ้าน แล้วคุณบ้านเนี่ยจะดูทีมฝั่ง ลีกในเป็นหลักเหรอคะ?
อา ครับ อา ครับ อา ครับ ก็ถ้าของผมนะครับผม ผมจะดูฝั่งพรีเมียร์ลีกเป็นหลัก แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของลีกเอิงอะ ที่คุณ Hat บอกว่า คุณ Hat เนี่ยก็ชอบดูเป็นหลักอะ ผมก็ดูด้วยเหมือนกันเป็นบางนัด เพราะว่าลีก ลีกเอิงเนี่ย มันจะมีทีมใหญ่ไม่กี่ทีมหรอก จริง ๆ มันจะมีทีมที่แบบว่าผูก ข ผูกขาดทางการค้า การตลาด ก็ คือ Paris S Saint-Germain แต่ก็จะมีทีม ทีมรองลงมาก็จะเป็นพวก Marseille ใช่ไหมครับ ที่เป็นแบบว่า คู่แข่ง
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อา ใช่ ที่แบบไปแข่งกับ อืม อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ๆ Mar Marseille ค่ะ แล้วก็ เอ่อ มีหลายทีมเลยค่ะ พวก Lyon อะไรสักอย่างหนึ่ง เยอะด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ อา ใช่ครับผม Marseille Lyon นู่นนี่นั่น อ่า แต่ลีก ลีกเนี้ย รู้ ส ผมรู้สึกว่า การแข่งขันยังไม่สูงมากเท่ากับพวกพรีเมียร์ลีก
อืม ใช่เลย ค่ะ อืม พวกพรีเมียร์ลีกเนาะ อืม ใช่ เห็นด้วยค่ะ แล้วพรีเมียร์ลีกเนี่ย คุณบ้านเนี่ยเชียร์ทีมไหนเหรอคะ? <chuckles>
ใช่ พรีเมียร์ลีก อา ของผมจะเป็นสาวกทีมนางเอกครับคุณ Hat คุณ Hat รู้ไหมครับว่า ทีมนางเอกคือทีมไหน?
ลิเวอร์พูลเหรอคะ?
อา ทีมอาร์เซนอล ครับคุณ Hat ทีมนางเอก ทีมที่ บอกว่า เป็นอันดับ 2 รองแชมป์มา หลายฤดูกาลเลยครับคุณ Hat
อ๋อ <chuckles> อืม อ๋อ ๆ อืม อ้อ พอพูดว่านางเอก พอมาบอกอธิบายเหตุผลก็รู้แล้วว่า เพราะทำไม อืม จริงค่ะ
อา ครับผม เป็นทีมที่ อ่า อาจจะแบบว่า ชอบแบบว่าโดนกรรมการริบ ริบ ประตูจาก VAR หรือว่าแบบจังหวะแฮนด์บอลโดนจุดโทษ จังหวะเตะบอล เตะบอล เตะบอล ร เรียกว่าอะไรอะ เตะบอลทิ้งก็โดนกรรมการให้ใบแดง ทาง ทาง ทีมอื่นเขาก็เลยให้ฉายาทีมนี้ว่า ทีมนางเอกครับคุณ Hat อา <chuckles>
<chuckles> อา ค่ะ อา ค่ะ อืม <chuckles> โอ้โฮ อยากจะบอกว่าฝั่งของหมวกเนี่ย ก็ดูบอลเหมือนกัน พรีเมียร์ลีกเหมือนกันค่ะ ก็คือเชียร์แมนซิตี้ค่ะ แต่ปีนี้คือ ซีซั่นนี้คือแมนซิตี้แบบ โอ้โฮ ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยค่ะคุณบ้าน <chuckles>
เออ อา ครับ อา ใช่ครับ ก็ จริง ๆ ผมรู้สาเหตุอยู่ มัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ปัญหาส่วนตัวของ Pep Guardiola ด้วยพอดีว่า เขามีปัญหากับครอบครัว
ใช่ อืม ๆ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ แล้วก็อีก
อา มัน อาจจะทำให้ แบบว่าสมาธิ หรือว่าการคุมทีมของเขาอะก็เสียไป ด้วย
ค่ะ อืม อาจจะ อืม ๆ ๆ ๆ จริงค่ะ แต่อีกอย่างหนึ่งอะค่ะ หมวกก็แอบคิดว่า อ่า นักบอลก็มีปัญหาอยู่หลายคนเลยนะคะ นักฟุตบอลเนี่ย